اليوم خلص خَلاص.
آه، آه، آه، ما هي دي المشكلة آآ، آآ، الترتيب والتنظيم ده بيبقى صعب و والواحد ما يعني آآ مض مضغوط، بسبب إن هو مش عارف يرتّب الحاجات وال وال وال أ والقصص بتاعة الواحد كل يوم دي. حاجة صعبة.
امم. امم. امم. بُص هاقول لَك على حاجة، هو يعني فكرة التشتيت دي، لمّا كنت بتقول مثلًا إنّك بِتنزل إنَك هتعمل حاجة، إنّك عارف إنَك رايح هتعمل حاجة فتقابل صاحِبك، تُقعد تنسى الوقت يضيع اليوم خلَص. آآ التشتيت ليه عامل كبير أوي، في إن أنت تخلّص اللي وراك بشكل أسرع، وبشكل امم يعني أبكر زي ما بيقولوا.
آه. صحيح. آه.
حاول إنّك ما تشَتتش نَفسك، اللي هو أنا عارف مثلًا، لو نزلت المفروض أعمل حاجة فُلانية، مش هاعمل غيرها. يعني أنا مش هاروح مثلًا أشوف صاحبي وبعدين أروح أعمل الحاجة اللي المفروض أعملها، أنا عارف إن أنا لو شُفت صاحبي، أنا خلاص أنا واعي بقى أنا كبير، فأنا المفروض أفهم إنه لأ، أنا هاتشتت أو أنا اليوم هيخلص أو أنا قعدِته حلوة، فأنا مش هاقدر أسيبه مثلًا.
امم. هي يعني
فأنت مُمكن تفكّر مُمكن تفكّر إن
يعني أنا أر أنزل أشتري الحاجة، ما أشغِلش نفسي بحاجة تانية. أروح للأماكن اللي عايز أشتري منّها الحاجة آه، أ وآه طيب. خلّصت اليوم دوّة مثلًا، واشتريت حاجتي وكل حاجة، آآ لمّا آجي أروح شُغلي مثلًا، وأفَكّر إن أنا أروح شُغلي وعندي خطة عايز أعملها في الشغل دوّة وألاقي نفسي بأجّلها، أتصرّف إزاي؟
بالضبط، هي دي المُهمة الوحيدة. امم. امم. هنا بقى آآ يعني أنا بانصحك إنه لو في ناس حواليك، أكيد في ناس تحتَك بيشتغلوا معاك، هتلاقي منهم شخصيات مختلفة كتير. في المُنتظم وفي اللي بيتأخر وفي آآ اللي بتلاقيه بيعمل شُغله في مواعيده، أ أنت شوف بقى مين أكتر واحد مُمكن يساعدك وت وتخلّيه تحت إيدك، اللي هو مثلًا إيه
جميل. يعني أكتر أكتر واحد م ملتزم مثلًا يعني، وفاهم الشغل كويس؟
مثلًا، مُلتزم بالضبط مُلتزم وفي نفس الوقت مش م مش هيشتِتك، أو مش هيأخّرك في الحاجات اللي أنت عايز تعملها. هتبَلّغه مثلًا، والله إحنا عندنا، آمم حاجة مُعينة المفروض نسلّمها بعد 10 أيام.
آه.
هتقول له بكُل صراحة كده إن أنا ممكن أعمل الحاجة كلّها قبليها بيومين، بس يعني ليه نضغط نفسنا وليه نتعِب نفسنا؟ وراحِتنا النفسية أهم وبتاع، فتعالَ نقسّمها واحدة، واحدة وأنت ضبّط لي الدنيا كده، بحيث إن إحنا نمَشّيها على ال10 أيام وخلاص، فأنت ممكن تطلب المساعدة من حدّ في الشُغل، لأن الشُغل يعني ليه عامل أساسي ف في إنّك يعني حياتك تبقى مستقرة.